Uhum. Mas, assim, que eu costumo eu faço as 3 refeições, no dia, faço o café da manhã, o almoço, e a janta. E a minha janta, ela é em torno de 20:30hrs, 21:00hrs, mais ou menos. E eu costumo dormir por volta das 23:00 hrs.
Uhum. Uhum. Uhum. Eh. Não é tão tarde, mas também não é tão cedo, a ponto de repente, se tu está num período de stress, né, eu estou mais pensando, assim, no teu período de estresse, sabe, de, de repente tu tentar fazer um pouquinho mais cedo, comer comida mais leve, porque isso ajuda no funcionamento do corpo é claro, segundo a medicina tá, e eu estou te falando, exatamente o que eu escuto muito, assim, que é o conhecimento popular, mas que é importante. Então no sentido de tentar, pelo menos eu não estou dizendo, que ele é verdadeiro, mas podemos ver aí o que que é interessante. Hã
Exato. Uhum. Hum é verdade. Sim. Uhum. <chuckles> Não, com certeza. Sim, de repente agora no inverno, né, deveria, de repente pode até ser interessante se, por exemplo, eu jantar uma sopinha, né?
Hum. E perfeita é é uma, é uma boa ideia da tua parte, porque é uma alimentação leve, saudável, então
Olha. Uhum, de repente ó, realmente é interessante.
É, é e eu acho, assim, a alimentação é um ponto, a parte do celular tu de repente limitar o tempo, não ficar muito tempo, porque ele ativa o cérebro, sabe, assim hum.
Uhum. Sim. Exato, e confesso que às vezes, eu entro só pra ver por exemplo, aí os reels que os meus amigos me mandaram, e quando eu vejo, eu já estou meia hora no Instagram, sabe?
Hum.